Ähm, ich fr ich frage jetzt, äh, weil 'n ehemaliger Arbeitskollege von mir war auch im Billard en unterwegs und mit dem habe ich mich drüber unterhalten. Aber w wie gesagt, ohne Ahnung zu haben und immer mit offenen Augen habe ich zugehört. Der hat aber irgendwie auch relativ hoch gespielt. Also, da gibt's Klassen, wo die gegeneinander antreten am Wochenende und 'ne Saison und Tabellen und so weiter. Bist du denn auch drin?
Hm. Jo, hm. Mhm. Ja, bitte. Mhm. Hm. Ja. Hm. Ja, genau. Na ja, jetzt im Verein nicht mehr, nö. Also, Vereinsseite spiele ich nicht mehr.
Okay du okay. 'N 'ne 2. Frage. Inwieweit hat denn die Digitalisierung oder beziehungsweise YouTube Lernen äh L Lernplattformen und so weiter da auch 'n Einfluss? Kannst du da was rausziehen?
Ja? Mhm. Mhm. Ja, unheimlich, also, uf, das ist ja heutzutage echt man kann sich das Billard wirklich durch YouTube beibringen, das ist kein Problem, ja. Also, äh, wer wer da 'n bisschen ja, wer <chuckles> die da werden ja auch Stöße also, man muss so einfach mal 'n 'n bill 'n Spiel zugucken, äh, Spiele die aufgenommen wurden, auch von Bundesligisten. Und, äh, die Kameraführung, äh, mittlerweile, die ist ja so perfektioniert, dass du siehst den Spieler, wie er stößt, wie er dransteht, die Haltung und wie er führt. Also, man kann da wirklich jede Kleinigkeit rausziehen aus aus aus so 'm Spiel. Und
Ehrlich? Okay. Äh, erzähl. Ja. Ja. Okay. Sind die dann auch kommentiert, wo man sagt, er achtet jetzt darauf oder der Zeigefinger? Es wird nicht kommentiert, sondern einfach schauen, übersetzen, anwenden.
Ne, das wird nicht komment ne, ne, ne, aber ne, ne, ne. Genau, genau, und und dann nach dem Stoß, äh, wird dann kurz kommentiert, wie die Stellungen sind also, im Spiel, äh, was, w ähm, der Kommentator weiß auch, wie er j jetzt vorgehen wird, äh, damit er den Tisch abräumt, weil das ist ja meistens nur mit'm 9er Ball nochmal, ne, ei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne, nacheinander oder die 9 zwischendurch lochen, äh, dann hat er auch gewonnen. Und, ähm, dann das weiß der Kommentator und der der sieht auch schon, wie er jetzt das spielt. Und tatsächlich so kleine Nuancen sind schon dabei, also, äh, äh, dass dass er jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt die Kugel spielt, die muss er mit mit dem, äh, Spin also, mit mit-'m Mitläufer quasi nach vorne bewegen, sodass die weiße Kugel in ein gewisses Stellungsspiel kommt, damit er die nächste nächste Kugel spielen kann. Das zum Beispiel, das wird schon kommentiert, ja. Aber unheimlich cool, was was da abgeht, weil mit den Videos, da kann man sich echt jegliche Sachen rausziehen. Äh, hat ja damals mein Bruder auch gemacht und da da ist er echt besser geworden dadurch. Das
Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Genau. Ja.
glaubt man nicht. Mhm.
Was mich jetzt a was mich jetzt aber total interessiert, wie gehst du denn mit der Situation um, wenn du zum Beispiel eine Situation nicht auflösen kannst und du kommst an die Grenze mit diesem Frust. Du hast niemanden, der dir richtig hilft und du musst es dir selbst beibringen und du sagst: „Ich kriege diesen Stoß ich kriege den einfach nicht hin.“ Wie gehst du mit diesem Frusterlebnis um und wie kannst du's auflösen?
Ja. Mhm. <laughs> Ne. <laughs> Mhm. Mhm.